Ừm, mình cũng nghĩ thế, bởi vì ngày xưa mình cũng đâu có nghĩ là có thể nhìn mặt nhau qua điện thoại mà gọi điện đâu, đúng không?
Ừm. Đúng, đúng vậy. Hợp lý đấy. Mình thì mình, ờ, sẽ rất quan tâm đến việc sử dụng AI để, ờ không phải là sử dụng AI mà sử dụng công nghệ cho việc là tạo ra năng lượng sạch thông minh. Bởi vì mình cảm thấy, ơ, chuyện đấy s vừa bảo vệ môi trường này, vừa chống được, ờ, biến đổi khí hậu này, lại vừa làm cho trái đất trở nên, như kiểu, tốt đẹp hơn ấy. Ừm, con người sẽ không phải, ờ đôi khi là sẽ không phải xích mích với nhau về vấn đề năng lượng nữa. Thế nên là mình rất mong mong mỏi là công nghệ có thể sớm tạo ra
Ừm. Ừm. Đúng rồi, ừm. Đúng rồi.